No, no, no, no, no, cioè ingegneria quindi non <chuckles> cambia po <laughs> creativo per altri ambiti, forse, però questo almeno un'oretta la dedico a questo. Poi, adesso, con, uhm, diciamo, questa scaletta che mi son fatto, dove ho capito un pochettino quali sono i miei limiti, ehm, e ho capito quello che riuscivo a fare, ehm, mhmm, diciamo, ehm, dopo circa un annetto di mantenere questa s di aver mantenuto questa scaletta, sono riuscito un po' a mhmm, <tsk> diciamo, a integrare anche il lavoro, m m però, la sera, per dire, un un a un gio inizialmente era un giorno a settimana, adesso faccio 2 orette quasi ogni sera, per dire
Okay, creativo poco insomma. Poco spazio all'ar Sì, no, certo certo. Mh-mh. Di lavoro intendi, no?
2 ore sì, sì, sì, ma mi alterno con un altro ragazzo, ma son son solo 2 perché non mi voglio sovraccaricare. Diciamo che la vita da barista la vita da barista è, diciamo, pesante specialmen Eh, sì. Poi ci sono, a volte, quelle mhmm, quelle situazioni dove, magari, c'è il capo che ti dice: “Guarda, stasera chiudi tu”, e devi rimanere fino alle 2 di notte, devi aspettare che se ne vanno i clienti lì.
Oka Vabbè, ci sta. Impegnativa e pesante, sì, certo, assolutamente. Ahi, ahi, ahi, immagino che non prendi con tanta <chuckles> contentezza queste notizie
No, no, no. No, no, no, io questo qua lo faccio con tranquillità, ehm, appunto, ehm, sapendo che quelle 2 ore sono dedicate a questo. Quando faccio quando mi dedico, appunto, queste 2 ore a fare il barista, come anche l un'ora e mezza a fare palestra, come anche un'ora a fare fumetti, ehm, io, mhmm, completamente stacco, uhm, cioè, allontano tutti i pensieri che riguardano lo studio, che era la cosa principale che mi chiedeva che mi richiedeva tanto tempo, cioè, quella là che mi creava tante distrazioni e tante paranoie. Quindi, quella là che causava un po' il boom nella mia testa, ehm.
Mh-mh. Okay. Sì, quello che complicava un po' la situazione il più possibile, insomma, soprattutto, mhmm, andava a sbilanciare anche l'equilibrio delle tue giornate, da quello che ho capito.
Esattamente, esattamente, perché, appunto, perché avevo troppa ansia dietro. L'ansia si accumulava anche sulle sugli altri momenti e, spesso e volentieri, ehm, capita che, quando sei a fare altro che, mhmm, diversamente dallo studio, sei là, in paranoia a dire: “Eh, ma qua non conviene stare”. Anche quando sei con gli amici, sei là che pensi hai la testa da un'altra parte e non ti godi, effettivamente, i momenti, no, o quando sei con la ragazza, stessa cosa, cioè, ehm, non
Mh. Certo, cer Mh-mh. Eh, sì, se c'è la mente occupata dopo, anche se sei effettivamente libero, dici maga è arrivato lo il sabato sera, se c'hai lo stress dell'esame, nel lavoro che, magari, ti può capitare settimana dopo, non ti godi neanche questo momento di pausa con te stesso.